ええええ、ちょうどその走り終わったタイミングで、それこそお風呂沸くようにしてくれたりとか
ああ、いいですね。
うん、食べるご飯とかも「じゃあ、あの、何食べたい？」つって、あの食べたいもの合わせてくれたりとか
はい。 はい。
うんうん。そういった形で、ま、結果的にいい意味でその自分の健康管理っていうのが、ま、家族も含めて変わってきてる気がします。
はい。 はい。ああ、そのね、周りの人達が協力してくれるっていうのは非常にいい環境でしてるんですね。<giggles>
うんうんうん。そうですね。なかなかちょっと勇気出して始めてよかったなって思いますね。
はい。 そう、そうですね。なんか目に見えて、あの健康良くなっていくとかっていうのはほんとに素晴らしいことですね。はい。
はい。やっぱりそういった健康管理とかも楽しくかつ続けられるのが一番だと思うんですよ。
<clicks tongue> はい、そうですね。
うん、なので、そう、無理なく、まず自分が楽しんで続けるっていうことが1つ大事になってくるし、で、それはやっぱり、ね、1週間とかでじゃなくて、ちゃんと継続してできるようにっていうとこで無理をしないっていうのが、やっぱり大事になるかなって思います。
はい。 うんうん。 はい。 はあ、なるほど。なんかやっぱり無理をしてない、なんていうか、無理しない目標管理っていうかね。なんかそういうのをお話聞いてて、とても思いますね。うん、なるほど。はい。
うーん。 うんうん。 <giggles> なるほど。でもそうですね、確かに10分だったら誰でも、ま、なんとか、ね、ちょっとやってみようかなって思えますし、最初からこの10分ランニングっていうのは確かに、ね、人によってはやっぱりハードルは高いと思うので、ちょっと10分ストレッチをやってみる、10分柔軟やってみる、テレビ見てる間の10分間ちょっと軽い筋トレしてみよっかなみたいな、そういったところからでも結構始められやすいかとは思います。
はい。 はい。 <smacks lips> はい。 はい。 はい。 うんうんうん。 はい、そうですね。なんか非常に参考になる話を今日き聞きましたね。<giggles>
<laughs> 良かったです。でもね、やっぱり時間が無かったとしても、継続することってすごく大事だなと思って。
はい。 うーん。 ああ、なるほど。そうですよね。継続ってなかなか言葉では簡単に言いますけど、実際やるってなったら難しいですよね。<giggles>
うんうん。 なので そうなんですよね。自分で無理をせず、でもちゃんと継続が出来る内容で続ける。それがやっぱり、その、ま、しょ将来的な自分の健康にも繋がっているくることなので、うん、無理せず楽しくできるのがやっぱり一番いいのかなって。私もまだこれから頑張りたいなと、<giggles> 今日のこのお話を通じて思いましたね。とりあえず1年は続けたいと思います。
はい。 はい。 うーん。 はい。<laughs> はい、はい。 ああ、そうですね、1年、あと、ええ、何ヶ月だ、<giggles> はきゅきゅうかげつですね。<giggles> そうですね、はい。<giggles> あん、今日、あの貴重なお話聞けて大変参考になりました。はい、楽しかったです。はい、はい、ほんとにありがとうございました。
うん。 <giggles> あと、ま、ああ、まだ結構ありますね。うん、頑張ろうと思います。<chuckles> はい。 あ、いえ、こちらもいろいろお話しできて楽しかったで